Ох, <exhales> любимая песня, ну, 1 песни у меня особо любимой нету, мне нравятся разные.
Нету такого.
Нету такого, чт
Ну, грустно, например, станет или что-то такое, настроение плохое, что включишь?
Ой, я в
Альбом, может, чей-то?
Я включу любой рок или металл на данном этапе, как бы, как говорится, мне не вообще неважно, какая группа.
Мгм.
Главное, вот, что-то из того, что я слушаю. Потому что это может быть как, э, такие, м, американские группы, как Metallica, Three Days Grace, Nickelback, а может быть, э, такая вещь, как, э, японские
Мгм.
группы по типу Babymetal, Band-Maid.
Даже так?
И всё такое, да.
Ты любишь ещё и японское?
Ну, металл есть металл, он, э, как говорится
А японцы делают металл?
имеет свой жанр. Ну да.
У них вроде же кей-поп, э, что-то такое популярное как раз.
А "Кей-поп"- это Корея, а "Джей-поп"- это Япония.
А, Корея. Мгм.
Вот. Но
Ничего себе, ты разбираешься в этих всех жанрах.
М-да, но вот, э, в Японии популярны как вот попса, обычно так, и очень большую популярность, э, получила вот эта вот метал-индустрия, потому что у них, э, со старых времен очень популярны были рок-группы разные, э, метал-группы разные, и они, о, действительно были отличные группы.
Мгм.

"Лорди", да. Тебе не нравится? И вот как раз тоже в масках, тоже же никто не знал, как они выглядят.
Да. Ну, ну да, они неплохо играли неплохие песни, но это была такая нишевая группа, я не помню, из какой точно страны они были. Может быть, да, ну, то
Финляндия Финляндия. И они же, кстати, выиграли, и выиграли поп-конкурс.
Мгм, ну вот они доказали, что метал очень популярен, плюс.
Да. Да. Не всё так просто, как кажется, да. А кроме метала вообще ничего не нравится? То есть у тебя никогда не менялся вкус на музыку? То есть как вот, э, в детстве там понравился метал, так всю жизнь нравится метал.
Да. Ну, как сказать, м, я могу еще что-то вот такое слушать, э, но мю я не могу сказать, что я фанат этого, то бишь я могу спокойно слушать классику, настоящую классику.
Мгм. Вот, да, как раз. Что из классики любишь, слушаешь, когда?
Плюс, э, э, ой, э, редко Как, э, где-нибудь услышу или где-то будет играть классика, я могу спокойно слушать. Любимых у меня нету, потому что я из <chuckles> из композиторов знаю, ну, что там: Бах, Бетховен
Ну, х это самое популярное и есть.
мендельсон, всё. Да, но это я просто их знаю, а так вот и, я их не слушаю, я вот услышу их- отлично, всё. Мне никаких проблем нету, да, у меня никаких проблем нету, да, это вот слушать, да.
То есть случайно, э, не подбираешь там музыку в интернете, например: "Сегодня классическая музыка", нет, услышал- послушаю, а нет- и хорошо.
Да да да да да. Мгм. Да. Плюс.
А если услышишь попсу, переключишь?

Э, BabyMetal появилась больше 10 лет назад, и группа состояла из н э, 3 девочек: 2 было по 12, 13
Ну вот, да. Вот я и говорю, что, наверное, дети.
Да, а и 1 было 15, и вот они пели металл. Да! И вот они пели металл, они танцевали, и у них, э, музыку играли, э, артисты, э, все, э, выкрашенные как бы эти, как, э, призраки, носили такую одежду, как призраки, вот, но <chuckles> суть была фь
Ой, ничего себе, они совсем маленькие. Мгм. Да, наверное, у них там целое шоу, да, что они выглядят как дети, а там у них позади призраки и музыка такая тяжелая. То есть визуального там, наверное, больше, чем музыки.
Да-да-да! Шоу! Да-да-да. Шоу, да. Да, ну, этот жанр потом прозвали кавай-метал, кавайный металл, но, э, фишка там была в том, что да, девочки прекрасно пели, но вот артисты, которые играли музыку
Мгм. Мгм.
они были легендами, э, японского, э, метала и рока, то бишь 1, э, тот, кто играл на гитаре, был из 1 дико популярной группы японской. Да-да-да, они все были старшего возраста, да, там на барабанах был барабанщик из другой, там, мегапопулярной японской группы, на бас-гитаре там еще 1 человек из сов совершенно другой группы, такая вот сборная солянка была.
Ничего себе. И они в старшего возраста, наверное, да, были из прошлого. Мгм. Интересно, неплохая у них там комбинация.
Да, при этом никому никогда не говорилось, кто отку ну, в плане никогда не разглашалось, кто играет.
Они в масках, потому что не видно, да, ничего было?
Да-да-да, у них макияж, маски иногда были, я тэ
Мгм. А помнишь, на Евровидении ещё были такие же тоже фрики, которые г э, в масках, я не помню, как они, которые выиграли Евровидение.
"Лорди".